Ờ. Ờ. Bắt đầu tiên là ngày xưa ấy, có nghĩa là hồi mà mình còn hơi bé một chút, chắc là tầm cấp 2, cấp 1 gì đấy thì, ờ, mẹ mình không có bố mẹ mình ly hôn, xong mẹ mình nuôi mình, nhưng mà mẹ mình lại, kiểu như là, rất là bận kiếm tiền ấy, thành ra là không có thời gian ở nhà nhiều và, ờ, mình phần lớn thời gian là mình ở với cả bà giúp việc. Thế xong là 1 tuần thì ừ, 1 tuần mẹ mình chỉ về mị với mình có khoảng tầm 15-20 phút gì đấy thôi. Mà cái thời đấy thì làm gì có công nghệ gì đâu, đúng không? Chỉ có cái con điện thoại cục gạch ấy, cùng lắm là gọi điện cho nhau được thôi, nhưng mà, kiểu như là, chỉ có lúc nào có chuyện gấp thì mới gọi điện thôi, chứ bình thường thì cũng không ai gọi điện, kiểu, kiểu, tự dưng gọi điện, ờ, ừm, nói nhớ này kia ừ, đúng rồi đấy, phải gọi điện bằng số điện thoại nữa ấy thì nó cũng khá là tốn tiền nữa đấy.
Ừm. À, à! Ừm. Thế cũng buồn nhỉ? Ờ, đúng rồi. <chuckles> Ừm, ừm, đúng. Kiểu, gọi điện bằng số điện thoại, đúng không bạn? Công nhận luôn nha. Thế thì không biết là, kiểu là, thời gian đấy là chỉ có 15-20 phút mỗi ngày là bạn có thể là nói chuyện được với mẹ bạn thôi hả?
Không, 15-20 phút mỗi tuần. <laughs> Một tuần.
Ôi, mỗi tuần luôn á! Trời, ít vậy luôn á! Thế thì chắc hẳn là mỗi lần mà được nói chuyện với mẹ bạn là bạn cũng mong chờ lắm nhỉ?
Ờ. Tuần thì mình ừm. Ừm, cũng không đâu, chắc là hồi đấy mình còn trẻ con ấy, với cả là trẻ con thì nó ham chơi mà, không ở với bố mẹ thì tức là cũng không bị có không bị quản, đúng không? Thế mình suốt ngày đi chơi. Thế xong bây giờ mình hối hận, bởi vì mình đi chơi nhiều quá, xong rồi da mình đen thùi. <laughs>
À. Ờ, đúng rồi. Trời, vậy luôn á hả? Thế là có nghĩa là thời gian đấy là, kiểu là, cái công nghệ là chỉ giúp cho bạn là gắn kết, ừm, mỗi tuần với mẹ của bạn thôi. Còn là cái khoảng thời gian đấy là nó giúp cho bạn là có cái thời gian giải trí, thư giãn hơn, kiểu, được chơi thoải mái luôn mà, đúng không?
Ừ, đúng rồi. Mà hồi đấy thì thật ra là cũng không có công nghệ gì cả ấy. Mình cũng chả có máy tính, chỉ có cái ti vi mà ừ, đúng rồi, chắc là cũng chỉ có chiếu mấy cái kênh giống kiểu Disney hoặc là, ờ, mấy cái kênh, a, hoạt hình linh tinh thôi. Ừ, đúng rồi. Còn đâu là chủ yếu là mình đều ra ngoài chơi với, ơ, mấy bạn hàng xóm này kia là chính.
Ờ. Kiểu hồi đấy bé, ơ Kiểu, phim các thứ giải trí, đúng không bạn? Ờ.